Coisa mais densa, né? Com realmente tem história, né? Não assim, sabe, aqueles que, na primeira cena você sabe como vai ser o final: "Ah, o esse cara vai ficar com essa menina". Entendeu? "No meio do caminho eles vão brigar, mas eles vão voltar". Aí você já sabe. <laughs>
Aham. Hum. Boa. <laughs> É verdade, né, você olha assim, do do da minutagem do minu do filme você fala: "Hã, tá na hora de acontecer uma briga, tá na hora de rolar uma traição aqui." <laughs>
E tinha muita coisa assim. Sim. <laughs> É. Com a minha esposa, a gente às vezes brinca, a gente tá vendo uma série, aí encontra um casal ali, sabe? Primeiro encontro dos 2, né? Nunca se viram e se esbarra no shopping. Aí a gente começa. 4º episódio, 5º episódio, que é tipo: "Quando eles vão ficar", sabe? <laughs> A gente começa a apostar assim pra ver quem acerta.
Aham. <laughs> Quem acerta. <laughs>
E nem começou a ter o enredo dos 2, mas você já sabe que vai ser desse jeito.
E e você já sabe que vão ser um casal, que vai ter algum conflito. É verdade, essas coisas, é.
Sim. <laughs> Ele já fica: "Quando vai ser?"
Iss iss daí só questão de acertar em qual episódio, né? Não se vai acontecer. <laughs>
Sim. <laughs> Não são vai ter. É diferente. Aí hoje em dia eu dou muito valor para a série que o mocinho morre, <laughs> que aí eu falo: "Nossa, me surpreendeu!"
<laughs> É verdade. É no <laughs> <laughs> Boa, isso aí é novidade, né? Esse aqui tá sendo novidade. <laughs>
É uma série boa. <laughs> Aham. Não volta no outro episódio milagrosamente, sabe: "Na verdade não tinha morrido, ele só estava viajando." <laughs> Tu falou: "Ah, realmente morreu? Série boa."
Olha, é verdade! Aham. <laughs> Boa, nossa, faz todo o sentido. Mas olha, adorei a conversa, foi muito divertido ver como é que você enxerga, né, esses filmes antigos e como é que traz esse conforto. Obrigada por compartilhar.

Aham.
Eu acho que era mais bem feito pra isso ou porque a gente via menos, né. Então você acaba vendo muito a mesma coisa, porque tinha menos opções também. Não sei se acontece, mas pra mim as coisa que mais marca são filmes assim. E agora falando, eu até lembrei o o filme que mais me marcou mesmo, era aquele do
Hum. Verdade. Hã?
que o cara era ele ia ser morto, ele estava preso esperando a cadeira.
Ah, À Procura de Um Milagre À Espera de Um Milagre.
À À Espera de Um Milagre, esse mesmo, esse filme me marcou muito, assim. À Espera de Um Milagre.
Nossa. Nossa, é verdade. Por quê? É, então, tra te te ele ele, realmente, assim, eh, foi um um filme que muita gente fez muito sucesso por conta dessa dessa coisa, né, ele é bonito, ele tem uma história muito muito interessante, eh, um olhar que muitas vezes não era mostrado naquela época, né.
Era um grande filme. Hum, não sei o que era Sim. Que aí pega é, isso é diferente. Eu ainda era criança, nem entendo muito bem o porquê que eu gostava, sabe. Mas, tipo, porque que me identificou a história, assim, mas é tão doida, né, que eu falei, marcou e eu sempre assistia. E o se tivesse de novo
Aham. Aham. É verdade. Boa.
eu ficava lá vendo. Como Coração Valente também, que eu vi 50 vezes, ou o Coração de Cavaleiro. Eh, até hoje faz eu gostar de coisa épica por causa dele, que já
Ah. Aham. Por causa desses filmes. Olha que legal. <laughs>
do tipo, assim, se tem algum filme do mais parecido, eu vou assistir pra ver como que é, entender
Hã, ah, boa. E e aí você tinha comentado essa coisa, né, que acho que antigamente a gente tinha menos opções, e, realmente, né, hoje tem tantas tantos streamings, tem tanta tantos filmes, e sem contar a internet também, né, que hoje, em vez de a gente guardar cenas de filmes, a gente guarda cenas de meme, figurinhas, né. <chuckles>
Sim. Exatamente. <giggles> Hoje o que eu guardo é o umas besteiras, assim, né, tipo, "tô desesperado" é um meme que tem. Eu gravo isso, mas eu não gravo
<laughs>